É, verdade. Não, são boas essas ideias. E também, jeito de a única coisa que eu acho que ninguém tem uma receita pra salvar é salada, né, depois de temperada. Folhas, assim, em geral, né, acho que não tem salvação, né. <chuckles>
Uhum. É, verdade. Assim, a salada aqui em casa é fazer no almoço, no máximo, comer na janta. Pra deixar para o outro dia, já fica meio, eh Eu acho que a única que até dá é se for vinagrete. Eh, vinagrete até que
E comer. Uhum. Ah, sim. Vinagrete, talvez, fique melhor até, né, no outro dia.
É. No outro dia, já pega mais o gostinho, ali, do vinagre, das coisas no tomate e dá. Mas, folha como você falou, mm-mm, não dá. O que eu faço com folha, principalmente espinafre, se eu vejo que eu comprei muito e vai perder, eu faço suco.
Uhum. Folha, não. Ah, suco verde, né. Aqueles sucos bons pra tomar de manhã. Que você põe espinafre com limão e laranja? O que que você põe?
Suco verde. Aham. Eu ponho laranja, espinafre e gengibre.
Ah, é.
E eu acho que fica tão gostoso. Dá pra colocar, também, lima, uma um pedaço de lima. Eu gosto mais de lima do que de limão que dá um acidozinho, assim, fica delicioso. Porque o espinafre eu acho que é uma folha que não tem gosto de nada, né. <chuckles>
Uhum. Tá. <chuckles> É, verdade ele não tem muito gosto mesmo. Comparado com uma rúcula ou um agrião, ele não
É. E é diferente da couve, sabe, quando as pessoas fazem, eh, suco verde com a couve, eu acho que já é tão mais forte o gosto do da couve. E eu acho que o espinafre vai muito melhor no suco.
Uhum. Suco de couve. Sim. Tem. Ah, e tem muito nutriente também, né. É, e crua melhor ainda.
É, pra quem não pra quem não gosta de comer salada, já bebe, ali, no suco. Fica, só, mais o gostinho da laranja e do gengibre e fica, hum, é perfeito. Ótima fonte de vitamina C e ferro.
É verda nossa, e ainda combinando vitamina C com ferro, diz que você absorve mais. Olha, muito boas essa essas dicas. É. Olha, adorei gente Nossa, gengibre amo. Perfeito. Olha, gostei muito de todas as dicas, viu. <chuckles> Muito obrigada. <laughs>
Absorve ainda mais, é verdade. E, ainda põe o gengibre, ali, para a sua garganta. <laughs> De nada. Até a próxima. Adorei falar com você.
A Eu também.